Allora, volevo chiederti, uhm, qual è l'ultimo artista o l'ultima band musicale che hai scoperto, e come l'hai scoperta?
Allora, l'ultima band, uhm, musicale che ho scoperto si chiamano The Strats, che è una band inglese molto forte che ricorda gli Aerosmith. È una una band rock, e e l'ho scoperta in realtà grazie a YouTube, ehm, perché ascoltando alcuni brani di altri d'altre band, di altri artisti, ehm, con nell'algoritmo hanno iniziato ad uscirmi, ehm, appunto loro, e da lì ho iniziato ad ascoltarli ed oggi li li ascolto a ripetizione o abbastanza ovunque, anche su Spotify.
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Ho capito. E, ehm, ma questa pratica che usi quindi del degli algoritmi, scoprire nuovi artisti con gli algoritmi, è una pratica che usi, insomma, frequentemente o è qualcosa che ti capita, ti succede per caso?
Ma in realtà per caso. Perché se penso a l'algoritmo di di Spotify non lo guardo moltissimo, perché quando ascolti un artista o un brano, Spotify tende a darti artisti e musiche simili, e non non le guardo quasi mai. Cerco sempre di cercare io magari artisti, o vado nelle playlist quelle di generi musicali, non so indie, rock, pop, eccetera. Quindi diciamo che il ehm, la la parte legata all'algoritmo non la guardo molto. Poi per carità anch'io, uhm, come tutti sono capitato magari in a in artisti, canzoni grazie all'algoritmo, quello sì, però cerco di di evitarlo il più possibile.
Sì. Certo, sì. Sì, eh, certo. Ho capito. E nel pratico quindi come come scopri nuova musica? Quali sono i le le fonti, o i meccanismi, i mezzi che usi per scoprire nuovi artisti?
Ma allora, innanzitutto la radio perché lavoro in radio e quindi grazie alla radio scopro sempre artisti nuovi, perché la radio ha un programmatore musicale che seleziona dal mondo grazie alle varie etichette degli artisti ogni settimana, quindi lì non puoi fare niente, ascolti le canzoni che passano e quasi sempre ascolti e scopri nuovi artisti. Quindi la radio
Mh-mh. Beh, assolutamente.
primissima cosa. Poi, sicuramente, ehm, moltissimo anche i concerti. Poi io amo molto andare a festival, quindi quando vado ai festival sì, quando vado ai festival, mhmm, ci sono magari i 20-25 artisti, ne conosci 10, quindi s ci quindi ci sono artisti emergenti, non li sai, 2 ti piacciono, e da lì poi inizi a capire quanto hanno su Instagram, come sono messi su Spotify, e poi inizi ascoltare. Quindi principalmente quello, poi anche Instagram e storie, su Spotify, ma tendenzialmente radio e e concerti.
Oh wow! Mh-mh. Certo. Certo. Mi mi interessa questa roba dei concerti. Ehm, mi hai parlato quindi di di festival ma, mhmm, diciamo, di regola a te piace più, uhm, frequentare appunto i festival, quindi con vari artisti presenti, oppure, ehm, ti piace anche andare ai concerti singoli, ehm, dei dei vari artisti? Hai delle preferenze a riguardo?
Sì. Allora sì, preferisco i festival perché essendo, uhm, che sono molto più grossi, con tanti più artisti come dice ci ti dicevo prima, puoi ascoltare magari 20 minuti di tutti, e puoi spostarti da un palco all'altro, perché magari nei festival ci sono 3, 4 o più palchi. Mentre il concerto singolo dura magari 2 ore dello stesso artista, dopo un po' o puoi annoiarti, o comunque magari alcune canzoni non le sai, mentre al festival riesci a spostarti qua e là. E poi grazie ai festival ho sempre scoperto artisti nuovi, artisti emergenti, quindi se devo scegliere preferisco i festival, e soprattutto quelli indie, di musica indie, ehm
Sì. Certo. Certo, sì. Sì. C'è una sorta di di connubio, no, quindi in questi festival magari tra artisti che già conosci, e allo stesso tempo, uhm, artisti che di cui non non sapevi proprio l'esistenza e che puoi apprezzare anche live. Quindi è una come dire è un rapporto diverso rispetto che ascoltare il brano su su Spotify, no?
Sì. Esatto.
Ehm, okay, ehm, mi mi puoi parlare dell'ultimo festival, ad esempio, a cui hai partecipato? Dov'era, che tipo di musica c'era, e se hai scoperto in quel caso, appunto, degli artisti nuovi?
Allora, l'ultimo festival a cui son stato è stato il Miamifest che è, uhm, qui a Milano ed è un festival indie appunto, ehm, dove tendenzialmente ogni anno ci sono artisti big come Calcutta, Franco 126, Tommaso Paradiso, questi qua. Però sì, però ci sono anche artisti più piccoli, ehm, ad esempio Chiamami Faro, ehm, Sveglia Ginevra, Emma Nolde, ehm, Auroro Borealo, che sono magari artisti molto più piccoli che però a questi festival sono molto molto presenti. Ehm, e ad esempio gli artisti che ho citato sono quelli che ho scoperto recentemente, ehm, poi ne ho altri 2 che però adesso ho completamente rimosso il il il nome, diciamo, della dell'artista della band anche perché magari l li scopri, li ascolti su Spotify, e poi ti dimentichi subito il nome, o il titolo del delle canzoni.
Sì. Mh-mh. Interessante. Mh. <chuckles> <chuckles> Certo. Ma quindi a parte i festival, mhmm, frequenti anche concerti, diciamo, in locali più ristretti, concerti magari di artisti più indipendenti in cui c'è un clima più familiare? Ti è mai capitato di assistere a concerti di questo tipo, quindi al al di fuori del festival, no?
Sì. Assolutamente sì. Ehm, sono stato a tantissimi concerti. Adesso non mi ricordo neanche più il numero, anche perché, ehm, grazie alla radio spesso abbiamo i biglietti gratis, le entrate gratis. Quindi magari son soprattutto a Milano, San Siro, ehm, Ippodromo e Forum, ehm, tendenzialmente riesco ad avere ingressi omaggio. Ehm, l'ultimo ad esempio a cui sono stato, uhm, pa pa pa pe penso, adesso però non vorrei sbagliare, penso sia stato quello di Doja Cat un annetto fa. L'ultimo anno son stato appunto a festival, eventi magari più piccoli. Concerti concerti meno, quindi l'ultimo penso sia stato Doja Cat che mi è piaciuto moltissimo, soprattutto perché, ehm, i io ho sempre pensato che andare a concerti e stare seduto come al forum non è granché, mentre all'ippodromo dove c'è stato Doja Cat hai possibilità di di stare in piedi, di muoverti. È quasi come se fosse un festival, ehm, poi in realtà è un concerto normale.
Ah wow! Sì. Mh. Certo. Certo. Ovviamente poi ogni genere ha il suo modo di ehm, come come dire di usufruire del live, no. Uhm, ovviamente ci sono magari concerti o festival in cui c'è la postazione seduta, no. <chuckles> Ehm, però, uhm, comprendo il tuo punto di vista, ehm, e la tua voglia soprattutto di mhmm, di partecipare attivamente, no, al concerto giusto?
Esatto, sì. Sì, ehm, la la voglia attiva sì, poi non sono uno che ca cioè canto sì, però non tantissimo; mi piace più ascoltare in realtà, non sono uno di quelli che si mette sotto il palco a cantare, quello no; e poi non mi piace neanche utilizzare smartphone, fare video, storie. Cioè, tendenzialmente ascolto proprio il concerto senza star lì col telefono in mano. Ehm, quindi quello lo lascio perdere.
Sì. Sì, non sono d'accordissi sono d'accordissimo. Ehm, questo è un fenomeno che insomma possiamo verificare sempre, no, l'uso massiccio de degli smartphone durante un durante un'esibizione artistica. Ehm, è un po' anche "inquietante" tra virgolette questa mhmm, <smacks lips> questa storia qui. Tu cosa ne pensi a riguardo?
Ma, ehm, son d'accordo. Uhm, più che che inquietante rischi proprio di non goderti il concerto. Magari tu da casa vedi una persona che ha fatto tante storie, tanti video e pensi si sta divertendo, in realtà magari non gli sta piacendo niente però de devi fare la storia, no; cioè se non fai la storia sembra quasi che non sei al concerto, non ti sta piacendo e e io son d'accordo con con la polemica che era uscita qualche anno fa di Bob Sinclair che diceva po a una serata a Mykonos forse, che ha detto: "È stata la serata peggiore della mia vita perché tutti avevano in mano il telefono e questa cosa la trovo odiosa."
Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Sì. È come se, mhmm, mhmm, sia da un lato che dall'altro, cioè sia dal lato dell'artista che dal lato del ehm, del fruitore, no, l'esperienza sia limitata; cioè il fruitore che, ehm, vede il concerto attraverso lo schermo del telefono ovviamente vive un'e un'esperienza, uhm, come dire, meno potente rispetto alla partecipazione attiva, così come l'artista che vede il suo pubblico con i telefoni in mano, insomma, ha una percezione, ehm, più negativa probabilmente del del proprio live. Ma, ehm, sempre parlando di musica ma, mhmm, di mhmm, diciamo di mhmm, di dischi, quindi di album, tu hai per caso delle collezioni, hai mhmm, mhmm, acquisti di solito degli album fisici che siano cd o ad esempio vinili, oppure hai la tua è libreria totalmente presente online, quindi sulle piattafor
Sì. Allora, ehm, in realtà acquisto magari i vinili così per "moda" tra virgolette, no, quando magari o me li regalano o mi capita di trovare quello un po' più più specifico. Però tendenzialmente no, cioè anch'io vado molto online, streaming, quindi appunto Spotify, YouTube. Uhm, ho un vinile in casa, ho alcuni vinili qua e là, qualche CD, però in realtà non sono come quelli che quando esce magari l'album del loro artista, della loro band preferita deve prendere anche il vinile, deve prendere anche il disco, deve prender no, assolutamente no, nel senso ne ho non ne ho tanti, ne ho pochi, ehm, tendenzialmente vado vado dritto su Spotify, su su playlist, anche perché lo trovo un modo più veloce. Poi il vinile in sé è bello, è bello averlo in casa, quello è vero, però non sono uno neanche che ama troppo l'album di un artista, cioè mi piacciono più i singoli, magari ascolto 1 o 2 canzoni però non ascolto l'album intero.
Mh-mh. Sì. Sì. Okay. Okay, quindi diciamo che non sei definibile un collezionista, però allo stesso tempo, quando puoi, quando hai l'opportunità, acquisti qualcosa di di fisico, quindi.
Esatto. Sì, dipende dipende da da tante cose. Sa m mi è capitato soprattutto per regali, cioè, che magari mi regalassero proprio un un vinile.
Okay. Okay. Eh, mhmm, sono curioso di chiederti invece, se suoni qualche strumento.
Allora in realtà, no, purtroppo avrei avrei sempre voluto impararne uno, ma un po' perché non mi ci sono mai messo, un po' perché ho perso tempo in altro, non sono mai riuscito a impararne uno, mi s sarebbe sempre piaciuto imparare la chitarra elettrica oppure il il pianoforte. Sì, però non purtroppo, no. E in più, mhmm, m ho sempre chiesto se avrei potuto iniziare ora e per carità po posso iniziare anche adesso, solo che per imparare uno strumento musicale, ci s ti servono anche anni, per capire le note e il posizionamento delle mani e e e quindi in teo in teoria, eh, sarebbe meglio partire da più piccoli. Poi per carità, si può partire anche magari più grandi, però maga magari un giorno lo farò.
Wow. Sì. Assolutamente, non è mai troppo tardi per <chuckles> per entrare per entrare in questo mondo. Ovviamente, essendo più giovani, la si ha la mente un po' più elastica per poter apprendere un po' qualsiasi cosa, però se c'è una passione di fondo, uhm, imparare, in questo caso a suonare uno strumento, pens ci si può si può fare si può fare sempre, in realtà. Ehm, quindi mi hai detto, chitarra e? Ti piacerebbe suonare? Chitarra e pianoforte. Okay, hai, uhm, come mai, insomma, chitarra e pianoforte, rispetto che ne so, a u alle percussioni, o a un basso, non lo so spiegami questa tua preferenz
Vero, vero. Chitarra e pianoforte, pianoforte, sì. Allora, il pianoforte, perché lo trovo un po' il principe degli strumenti, no, cioè proprio il classico strumento d'accompagnamento, è uno dei migliori che c'è di quello lo uhm, mi mi mi sarebbe p e poi lo trovo molto elegante come strumento, quello molti elegante vero, elegante e completo, hai ragione, sì. Mentre la chitarra elettrica, perché ho sempre amato il rock e quindi la la chitarra elettrica è un po' l'emblema, no, de delle rockstar in generale e poi ha un suono energico, un suono vero. Uhm, è molto complesso, uhm, soprattutto perché se non hai esperienze come chitarra normale, fai magari anche più fatica, però sarebbe uno strumento che mi piacerebbe imparare, forse anche di più del pianoforte.
Mh-mh. Sì, certo. Elegante e completo, probabilmente. Mh-mh. Assolutamente. Ah, wow. Dai, allora mi terrai aggiornato sulle tue, <chuckles> uhm, probabili future lezioni. <chuckles>
Beh, ecco sì, co considera che, ehm, il pianoforte, c'è un mio amico che ha imparato nel nel tempo, ehm, lui ha suonato, ha fatto anc un conservatorio e tutto, e quando comunque parte una persona a suonare il pianoforte, c'è sempre un'emozione, una sensazione diversa. Quindi no, forse tornando indietro a quello che ti ho detto prima, no, forse preferirei il pianoforte, perché si adatta a qualsiasi tipo di musica, appunto come dicevi tu è completo, elegante e e poi, puoi suonare i grandi classici, no, quelli che proprio ti ti sdrai e ascolti, mentre magari la chitarra elettrica è più per persone che amano, appunto come dicevo prima, la musica rock. Quindi, se dovessi scegliere, ti direi penso, pianoforte. Ti dico anche la canzone che mi piacerebbe imparare a suonare, ehm, che è Your Song di Elton John, che quella sarebbe il massimo che c che potrei usufruire dal pianoforte.
Mh. Sì, assolutamente. Mh-mh. Certo. Wow. Wow, wow. Bellissimo. Ti ringrazio per tutte le informazioni che mi hai dato, sei stato davvero utile e prezioso.
Grazie mille a te!